Heu, pas du tout, pas du tout. Heu, je veux une femme, je veux des enf enfin, j'ai une copine, je veux des enfants mais, heu, m pour moi le, hem, après ça ça vient aussi avec le le fait du
Bah disons
ça vient aussi, c'est en lien également avec le métier dans lequel je veux exercer. C'est que j'ai quand même une appétence au au risque pour justement avoir une vie un petit peu, heu, à mon souhait. C'est-à-dire que par exemple, hem, en France, c'est très mal vu de parler d'argent, heu, très mal. Dès qu'on essaie de parler d'investissement en bourse ou des trucs comme ça, les gens sont en mode: «Ah mais tu te rends pas compte!» Mais par contre ils y connaissent rien. Ça aussi, ça, heu, c'est aussi, petite parenthèse, un phénomène bien français qui est le: «Je suis expert en tout». Ils en ont jamais entendu parler, mais parce que tu fais quelque chose qu'ils aiment pas, soudainement ils connaissent tout et c'est pas bien, faut pas le faire. Heu, donc par exemple oui, complètement.
Oui, c'est clair. <chuckles> Soit c'est de la jalousie ou tu penses c'est c'est juste, heu, qu'ils sont aigris?
Non complètement. Bah et je pense que c'est, heu, je pense que, c'est de des gens qui sont aigris, parce qu'on est en train de prendre les décisions qu'eux ils ont pas su prendre et ça les énerve. Honnêtement je pense que c'est ça, hein. Heu. Et ça fait, heu, bon j'ai 23 ans, ça fait, heu, 3-4 ans qu'avec mes amis on on fait des on s'in on s'intéresse aux investissements en bourse et cetera. Oui, a pu commencer que l'année dernière, mais déjà au moment où on avait l'argent, on avait déjà deux deux ans de connaissances théoriques. Heu et hem voilà.
Ah oui. Ouais, c'est plutôt intelligent. Oui déjà, heu, la connaissance c'est hyper important. Tu dis ben, encore une fois tu dédies ton temps en tout cas à à b à quelque chose qui pourrait t'être utile plus tard
Ouais, exactement, parce qu'en fait, le l'argent n'est pas une fin. L'argent n'est pas une finalité et dans la dans le la notion française, l'argent est une finalité. Hem, dans le sens où, heu, pour voilà, pourquoi il faut un travail? Parce que faut de l'argent. Heu, tu pourras peut-être te payer des vacances et heu, tu auras peut-être la retraite. Oui, mais sauf qu'en fait, moi il y a quelque chose que j'aime pas dans cette définition, c'est qu'on a une, heu on est très passif
donc, heu Oui. Le statut. Ouais. Oui.
on est très passif dans le sens où on le voit actuellement
Ouais, c'est comme si le temps, heu, on laissait le temps faire
on laissait le temps faire et surtout, on est censé être des adultes et la chose la plus précieuse pour une vie dans la société dans laquelle on vit, c'est, heu, ce qui est l'argent, on la laisse la gestion à quelqu'un d'autre. C'est t je m'explique. Heu, on est en train de le voir en France actuellement avec, heu, la réforme des retraites qui change tout le temps. Hem. C'est la chose la plus importante.
avant de le prendre en main. Mmh mh. Ouais.

Ah ouais.
Oui voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, heu, heu, c'est c'est bien ce que tu dis. C'est pas ouais, c'est pas une finalité en soi. Mais ça reste un moyen de, bah, en fait de d'échanger des choses, en soi
Oui, bien sûr, il faut pas se leurrer, tout à fait, hein. C'est l bien bien évidemment, il faut pas se leurrer, c'est mais, l les gens sont encore trop focalisés sur le fait que l'argent est une fin et qu'une fois on a l'argent, on a tout. Non, mais l'argent ça bouge
que de l'échange, l'argent. Mmh.
heu, l'argent, on peut s'en servir pour en faire encore plus. Alors oui, au début tu commences petit, mais après 5, 6, 7, 8 ans, tu verras que ça commence à à monter. Et ça, c'est un sujet qui est encore extrêmement tabou, en France.
Ouais. Le problème, c'est que les gens, en plus, ils, ont rarement une vision long terme
Oui. Oui, oui, ils ont une vision très, heu, très, très court-termiste.
donc, heu, il faut tout, tout de suite, surtout avec le la société de consommation, heu, actuelle. Il faut tout, tout le temps, tout de suite. Du coup, une vision long terme où tu te dis: «Dans dans 5-6 ans, j'aurais pas gagné beaucoup». Bah en fait, ils sont déjà démotivés, quoi
Oui, bah, bien sûr.
et pour toi, du coup, bon, il y a il y a l'argent qui qui est important, mais en tant que moyen et non une finalité. Il y a le statut professionnel pour pas gaspiller son temps. Et côté amour, du coup, c'est, heu, c'est quoi, heu?
Bah, le statut professionnel, c'est pas pour les autres, hein
C'est pour gas oui z
le statut profe le statut professionnel, c'est pour moi, hein. C'est-à-dire, je fais un métier que j'aime. Si les autres, heu, c'est p je fais pas un métier pour les autres, ça aussi, c'est très important.
Ouais bien sûr, c'est c'est
Non, mais j'ai des amis qui font un métier pour les autres, hein.
C'est co comme quoi, comme métier?
Beh, j'ai des amis, par exemple, heu, j'ai 1 de mes potes qui est, heu, conseiller en assurance. Il déteste son taf. Il il il il déteste son travail, mais ça paye plutôt bien et heu, ça fait stylé en soirée. Il me l'a déjà dit, hein.
Ouais. Bah OK. <chuckles> Ah oui, mais c'est triste du coup
Bah oui. Ça, par exemple pour moi, c'est pas réussir sa vie.
en plus, il a dû faire des études pour ça, donc, heu, encore plus de temps gaspillé, quoi.
Beh oui, il a e exactement. Exactement. Donc, heu, oui. C'est ça, quoi.
<chuckles> Et le p truc, c'est que si il va sûrement se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'il en ce qu'il veut au bout d'un moment
Ouais, mais le pro
parce que là du coup, il est peut-être encore un peu jeune, mais, heu, plus tard, il va avoir, heu, une petite claque et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Exactement. Ex exactement. Bah, heu, si je te on se reparlera dans 5 ans. <laughs> Ah, j'ai j
<chuckles> <laughs> Ah, tu lui donnes 5 ans avant d'avoir la claque?
Ouais, je pense, je pense. Parce que, heu, là, il a encore beaucoup de choses à faire. Donc il l'a pas forcément, c'est-à-dire qu'il habite il est toujours locataire, heu, sa copine n'a pas encore de situation. Mais en fait, la claque, elle arrive quand la routine s'installe. Hem, parce que, faut pas croire, hein, peu importe, heu, que comment, e exceptionnel est ton métier, il y a toujours un petit peu de routine, quoi et hem, je pense que quand il va commencer à arriver sur des moments où, heu, bah, il aura la maison, heu, les factures et que ça et que ça et que ça sera toujours la boucle, là, il va peut-être se se rendre compte que ça lui plaît pas forcément, quoi.
Oui. Ah ouais. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'aussi une finalité pour toi, c'est c'est globalement d'être heureux?